Так, ну вообще достаточно сильно, потому что я вот вспоминаю себя там 10 лет назад, я еще был там совсем ребенком, да. А, и в школу там ходил, а, и в основном тогда слушал то, что было в школе популярно, то есть это был какой-то рэп, то есть вот такого рода музыка. Оно, а, со временем Х м-да. <laughs>
Ага. А. Да-да-да, <chuckles> тут мне кажется, это у всех так было, потому что у меня в школе тоже это был рэп какой-нибудь лютый, прям знаешь. А.
М-да, вот, э, прямо такой дворовой, можно сказать. Э, и и, соответственно, потом как-то я стал в более подростковом уже возрасте, а, отходить, то есть от того, что в школе слушали, и стал, э, находить там музыку, которая мне нравится. Это уже был рок чаще всего. А, ну, и
Именно именно. Ага. Так, а как а как ты вообще вот пришёл к этому? То есть ты просто рандомно где-то услышал, а, какую-то, м, <grunts> рок-группу, допустим, которая тебе понравилась, и ты начал углубляться, или, м, ты целенаправленно прям начал вот изучать, э, это направление в музыке, понял, что оно тебе нравится?
Ну, вообще меня с этим познакомил отец. То есть мне отец показал, э, рок-оперу "Иисус Христос- суперзвезда", такую известную. Да, э, классическую, можно сказать, уже. И, соответственно, а, это мне так, э, стало интересно, потому что, а, вот если посмотреть, да, на рэп, то там чаще всего какая-то история умещена в одну песню, да. А то и часто никакой истории нет, какого-то такого глубинного смысла. А а тут, а, тут получается целый такой альбом, вот, рок-опера, и все песни друг с другом, ну, связаны. Рассказывается вот это историческое событие, там, про жизнь Иисуса, ну, в свою очередь. И мне стало интересно: а существуют ли ещё подобные произведения? И таким образом я вот стал интересоваться как раз-таки концептуальными альбомами.
А, мгм. Ага, знаю, да-да-да. Мгм. Да. Ага. Ну да, по сути. Мгм мгм. Ага.